Aucune idée <laughs> Ça fait, ça fait ça fait longtemps que je ne fais plus jamais de pronostic sur l'avenir et sur les tendances, parce qu'en fait, ça change tout le temps, heu, et très vite. Donc, heu, non non, pas du tout, heu. Moi, je me je me laisse vivre avec le temps et puis ben, on prend ce qui vient, heu, et comme ça vient et puis de nouveau bah, heu, ce qui est bien maintenant avec justement, heu, tous ces plateformes comme Spotify, si tu n'aimes pas une musique que tu entends, ben tu ne la choisis pas et puis tu tu choisis d'autres choses. Donc on a quand même maintenant beaucoup de possibilités, heu, parce qu'avant quand si tu écoutais la radio et que ben la tendance du moment était des choses qui ne te plaisaient pas, ben forcément tu devais l'écouter tous les jours, heu, plusieurs fois par jour même, alors que maintenant, c'est vrai qu'on a quand même on est on est quand même très gâtés, je trouve. On a vraiment des possibilités exponentielles, heu, et ça, c'est c'est remarquable.
Mouais. Mouais. Moui. Moui, oui, oui, tributaire d'une grille. Mmh mh.